Ai eu também, e eu gosto de observar as árvores e e e o som das folhas, as flores Sim, sim.
Eu amo. <laughs> Sim, olhar as flores olhar as flores igual uma velha, eu fico falando para o meu marido que eu já sou basicamente a tia velha do do zap, que fica te mandando foto de flores. <laughs> E agora na primavera?
Ai então eu também sou porque eu adoro, eu adoro, nossa, eu vejo umas árvores assim, nossa, umas árvores roxas e umas cores lindas, eu adoro observar, eu gosto de olhar as nuvens também, as montanhas, a natureza, assim.
Mandei várias. Aham, sim, é aqui tem formas, né, a gente antigamente quando a gente era criança, pelo menos eu, ficava deitada assim olhando para o céu, e observando, é, as fazendo as associações mais malucas possíveis.
E dando formas pra as nuvens, né. Sim, ai eu faço isso até hoje, eu tenho 30 anos, aham, aham.
E isso é muito legal. <laughs> E eu gosto muito de ficar observando tipo o estilo das pessoas, como as pessoas estão se vestindo.
Ai eu faço isso também, a gente é muito parecida.
O que eu acho que é muito legal, assim, que eu falei assim: "Nossa, mas essa mulher tá se vestindo bem hoje", ou nossa que incrível assim não, nossa não gostei disso, achei meio estranho, então eu acho que isso só é capaz se a gente não estiver com o celular.
Eu eu reparo nas pessoas, sim. Sim, eu gosto de reparar as crianças brincando também, porque eu lembro da minha própria infância, de como a minha mente, ela ela não tinha nenhuma das preocupações que eu tenho como adulta, sabe. Muita saudade de brincar com as outras crianças, de me sujar, de ir para o parque, de brincar com os animais, de conviver com outras crianças. Era uma época assim, muito maravilhosa, né. Sim, hum, e a gente queria ser adulto, pra comprar carro. <laughs>
Ai que legal. Sim, isso é muito bacana. Saudades, né. <laughs> Sim. Porque a gente era feliz e não sabia, e a gente queria ser adulto. Nossa, porque quan sim, nossa, eu queria muito ser adulta, a gente falou assim: "Nossa, quando ser adulta eu vou ter a liberdade de fazer o que eu quiser".
Ai eu vou ter carro, eu vou casar, eu vou comprar minhas coisas, vou comer o que eu quiser, vou acordar a hora que eu quiser. <laughs>
"Eu vou comer o que eu quiser, quando eu quiser". Mal sabe ela que às vezes para comer o que ela queria ela não vai querer.
Cuidado com as coisas que você deseja, cuidado.
Aí eu estava vendo um vídeo engraçado que foi assim, do livre arbítrio, o cara falando assim: "Quando eu era criança eu queria ter o livre arbítrio pra comer 40 nuggets". Aí ele falou assim, é tipo ele colocou algum número assim irrisório, não lembro se era 40, mas ele falou assim: "O ruim do livre arbítrio é que eu posso comer 40 sem ninguém me impedir". <laughs>
Hã. 40 Hã. É, essa é a o bom do livre arbítrio, é que você pode acordar às 8:00 horas da manhã e comer 1 pizza inteira, 1 pizza com sorvete, entendeu? <laughs>
Aham, com certeza, mesmo ruim também é isso. <laughs> Porque depois você vai ficar assim meu Deus, por que eu fiz isso?
Só que aí depois e e essa pizza e esse sorvete vai cair não vai cair legal no seu estômago, mas tudo bem, eu já não cai de já não cai legal pra mim então, imagina 8:00 horas da manhã.
Com exatamente, mas Sim, mas você acha que a gente depende demais dos celulares hoje em dia?